Foi, 110. cento e
Isso saiu muito do das suas despesas do mês ou deu uma: "Ok, tá de boa, não é um problema."?
Não, tipo, normalmente assim, né, é, um problema sem problema, né, um gasto inesperado, né. É, porque normalmente assim eu recebo, né, tal, planejo, né, o que é as contas, o que que eu pago, o que que eu tenho que pagar, tal, ah, ok, me sobrou quanto por mês? Né, ok. Então aí desse valor, né, é óbvio que, por exemplo, ah, eu recebo, num dos trabalhos que eu faço, eu recebo vale alimentação, que não dá para o mês todo, dá pra mal pra 1º semana do mês. <laughs>
Fora do planejado. Uhum. Boa. <chuckles> Mas já é alguma coisa.
Não, já é um dinheiro a mais, né, não vou nem reclamar, pelo amor de Deus. Mas e aí, eh, esse esse dia, assim, eu estava com o dinheiro meio que, pô, va va contado assim, não não contado, mas meio assim: "Poxa, eu tô com esse valor, vai vai me sobrar mais no final do mês". Então assim, não que eu fiquei não que eu passei fome por causa disso, graças a Deus, porque, né, por ter esses 2 trabalhos, né, e tenho 1 dos 2 paga semanalmente, né, então deu pra o trabalho deu meio que cobrir assim, eu trabalhei mais, <laughs> deu pra cobrir, assim, essa des essa né, essa despesa aí com o carro. Mas assim, eh
Exato. Uhum. Lógico. Uhum.
é um problema, porque, por exemplo, agora, né, vou ter outra despesa que é inesperada também, porque, né, eu v percebi que minha filha não estava indo bem na escola. E, né, fui fazer o dever de casa com ela e vi que ela estava tendo muita dificuldade em fazer dever de casa. Então agora eu tô procurando identificar
Aham. Ok. Uhum.
né, o qual o problema, se ela tem algum problema, assim, né, tipo, se ela tem alguma dificuldade de aprendizado, né.
Sim. Então ela vai passar pelo processo, aquele de terapia, né, com psicólogo pra fazer todos os testes e isso não entra na no plano de saúde, não entra, digamos assim, como um SUS, né?
Uhum. Pra sim, exato. Não. Não, não, entra no plano da mamãe. <laughs> Então já vou ter mais uma despesa da nos próximos 2 meses que, né, uma despesa, eh, substancial, né, que eu não estava contando também, mas, tipo assim, o bom é que eu graças a Deus, eu consigo pagar, né.
Ai! Sim. Ainda bem, graças a Deus. Você costuma ter, tipo, um orçamento de urgência, não sei, uma poupança, um dinheiro escondido dentro de um sapato, que é aquele que: "Ah, eu nunca vou tocar, a não ser que seja de emergência."?
Aham. Mm-mm.

Não, não tenho isso. Não tenho isso pelo assim, é pelo simples fato que normalmente agora não, mas, agora, graças a Deus, com esses 2 trabalhos, né, tem tado tem tado tem dado para gerir, mas, normalmente, eu chego o final do mês sem dinheiro. Eu não tenho dinheiro para colocar na poupança. Não tem
Hum. Aham. É, isso é complicado.
Uhum. Eu não tenho dinheiro que sobre para eu possa falar: "Não, eu vou, né, colocar esse dinheiro aqui, eu vou deixar aqui o dinheiro e para uma emergência". Não tenho, né, e é tipo, vou apagando fogo. As emergências vão aparecendo e eu vou dando um jeito de pagar.
Uhum. Ah, você está tendo a sorte de que as emergências estão aparecendo em um momento que você contava com aquele dinheiro extra para ser extra, né, e, no final das contas, ele não é extra, ele é para conseguir apagar o famoso fogo como você acabou de falar, mas seria legal se você conseguisse meio que colocar em uma lista, né, todas as suas despesas, e entender exatamente. Porque muitas vezes, o que eu vejo hoje em dia, que muitas pessoas têm algumas despesas que poderiam não existir. Academia paga que não vai, a Netflix que não vê, mas paga, Disney Plus que não vê, mas paga, coisinha pequena, sabe, que são, ah, é 10€ aqui, é 15€ ali, mas que 10€ aqui, 15€ aqui, talvez em 1 ano, seja 200, 300 que está salvo.
Aham. Aham. Uhum. Aham. Aham. Uhum. Aham. <laughs> Aham. Uhum. Aham. Sim, é verdade, é verdade, eu já pensei nisso assim também tipo, né, o que que eu posso, eh, diminuir, né, para, por exemplo, eu tenho aqui um plano em casa, né, um plano televisão, eh, internet e 2, hã, 2 telefones. Só que, cara, um telefone eu não uso, um é um cartão é da minha filha, um é meu, só que eu não uso o cartão. A televisão eles nunca instalaram, porque era satélite e quando vieram instalar a televisão o satélite não não instalaram, não não deu para instalar. E aí eu fico assim <chuckles> É, eu fico pagan assim, né, eu uso a internet, é óbvio, né, porque eu trabalho de casa, então, a internet para mim é é primordial, né. Eu tenho que ter internet. Mas assim eu fico: "Pô, para televisão eu tenho" eu eu comprei uma smart TV, né, e eu também eu justamente, eu não vejo canal aberto, eu só vejo, tipo, esses canais pagos, né, tal, eh, Globo Play, eh, YouTube.
Uhum. Sim. Ok. Oxe, está pagando para não usar. Uhum. Exato. Uhum. É você já achou o que cortar, né, porque você já pode ligar para essa companhia e entender: "Olha, se eu fizer a remoção dessa parte, né, dos canais, eu tenho um desconto ou não? Porque eu não utilizo".
Aham. Uhum. Aham. Aham.

Eu pensei logo, né, tipo, eu Onde eu morava, eu tinha um mecânico muito bom perto de mim também.
Aham, boa.
Isso é é imprescindível, é quase como médico, né? <laughs>
Exato, né, imagina, acordou de manhã, o carro não ligou. O mecânico do lado é uma glória.
Exatamente. E aí, eu aí, eu fui, né, no mecânico, falei com ele, tal, tudo, pá pá pá. Daí ele: "Ah, traz na quinta-feira". Eu: "Ah, ótimo". Levo ele o carro na quinta-feira, né, eu só falei com ele: "Ah, eu preciso do carro". Né, como eu sabia que que era uma coisa simples, eu falei: "Ah, eu preciso do carro à à tarde, né, pra buscar minha filha, tal, porque ela não tem como vir de ônibus". Né. E aí, eu ai, eu falei ele já tinha e ele tinha escutou, coisa assim, quando eu levei o carro, ele meio que ligou o carro, né, escutou, falou, botou a mão lá na correia, falou: "É, a correia tá tá meio ressecada, vai ter que trocar". Aí, eu perguntei: "Quanto, mais ou menos?". Ele: "Ah, não sa tem que ver e tal, mas é é uns 30€ euros. "Aí eu: "ok, tá bom". Dentro dentro do dentro do do previsto, né, como eu imaginava, tal. Aí fui lá no dia combinado, deixei o carro com ele. Tô, né, em casa, despreocupada, fazendo meu trabalho, tal.
Uhum. Sim. Uhum. Ok. Hum Sortuda! <laughs>
Aí, daqui a pouco me liga o mecânico.
Ai, Senhor.